え、そうなんですか？<laughs> もう、皆さんお好きなんですね。 ええ。
はい、もう家にカラ そうなんですよ。だから、夜にまあ、海外に住んでるので、もう、家とかも、もう、周り全然離れてるんですよ。
はい。 あ、そうなんですか。なるほど。じゃあもうそうですよね。き近所のご近所のあれもなくって感じですね。騒音問題もなくって感じですね。あ、それはいいですね。
はい、なので、もう、大音量でね、流しても全く問題ないので そうですそうです。はい。だから、そうやはい、<laughs> そう、カラオケ家族とのカラオケとかもやってますね。クリスマスとかは、もう
<laughs> へえ。あ。